Aber e ne, also i ich ähm: „Wäre das okay für dich, wenn ich das da und da hinstellen würde?“ Also s direkt offen anzusprechen, dann hast du eben dieses Problem nicht mehr, ähm, wo du wo du, ja, die Angst hast, damit konfrontiert zu werden, dass das Gestänk auf'm mal plötzlich nicht bei dir steht oder so, ne? Das ist ja unangenehm, das möchte ja keiner, aber sind wir mal ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das vorkommt, ne? Die Person wird sich wahrscheinlich die wird sich umschauen bei dir, sieht das nicht und sich wahrscheinlich denken: „Okay, der hat das irgendwo in 'ne Kiste gepackt“, aber damit ist es ja auch meistens erledigt.
<chuckles> Ja. Ja, ich musste grade so 'n bisschen, ähm, immer so teufelchenmäßig dachte ich, der Person zu sagen: „Du, ich habe 'ne besondere Erinnerungskiste im Keller, wo ich alles das was ich besonders gerne mag, hinpacke, um ab und zu mal für 'n besonderen Moment da reinzuschauen.“ Ja, weißt du, was mir noch hochkommt? Ich erinnere mich zum Beispiel, ähm also wenn du mich am meisten ärgern willst, schenkst du mir was Großes, Sperriges, Hässliches so. <laughs> Wie so 'n riesen Teddybär vom Jahrmarkt oder gar nix. <laughs> So, ja. Ist einfach nur Platz wegnehmen. Und ich ja?
<laughs> Genau. Mhm, hm. Wie ihr alles auspackt, ja. Oh ja, oh ja. Oh, ja. Ja, ey, ja <chuckles> ja, aber ey aber ja. Aber wenn man so was schenkt, dann, also ganz ehrlich, also, ich wür also, an deiner Stelle mit den Gedanken spielen, wenn du jetzt wirklich so was bekommen würdest, das offen anzusprechen, zu sagen: „Hey, das ist wirklich super nett, aber ich habe wirklich keinen Platz dafür, ähm, wäre es nicht besser, wenn du das jemanden schenken würdest, der sich der ja, der sich wirklich darüber mach doch 'nem Kind damit 'ne Freude oder mach Person XY damit 'ne Freude“, schieb das so 'n bisschen s weg von dir, ne, du sollst natürlich nicht andere mit dem Problem belasten, ähm, aber dir ja, das eben offen anzusprechen, weil wenn's wirklich so was Sperriges ist, was du vielleicht schon mal bekommen hast, ähm, das würde ich schon, also da ich finde es nicht verkehrt, das offen anzusprechen und zu sagen: „Hey, ne, muss nicht sein.“
Mhm. Hm. Ja.